Siyempre alam mong magbasa ng isip, iisipin niya binasa mo isip niya, so kukomprontahin ka ngayon, ano yung mga nalaman mo sakin, bla, bla, bla, bla, bla, ganyan, so isa yun, at nandiyan din yung sa personal per 'di ba sabi ko kanina.
Mm. Oo. Hmm.
Pwede ako magbasa, pero pwede ko bang limitahan yun o magiging ma-o-obsess ba ako sa pag-ungkat ng bawat sikreto, at bawat ma maitim na parang dark secret. Oo.
Oo. <scoffs> Mhm. Mm. Nakakapagod din 'yan made-drain yung energy mo, para ka ng ano, manghuhula niyan.
Oh, kaya nga 'di ba. Hindi. Well, well sa kapangyarihan yun hindi mo na kailangan manghula, kasi talagang malalaman mo, pero ano ba yung
Mhm.
uungkatin ko ba yung pribado na tao, kasi may desisyon na ako ngayon 'di ba, <sniffs> um, pero ikaw eto lang, ah, medyo segway lang, sinong sino sino yung taong yun na pipiliin mong basahin ang isip?
Ayan, oo, kasi Mm. Basahin ang isip.
Kung pwede 'tong pwede tong kapa pwede tong pamilya mo, kaibigan mo, o pwedeng celebrity, sino yun? Kahit kahit sino.
Oo. Mm. Ako naman ano, yung nanay ko kasi marami siyang mga bagay na tinitiis, mga hindi binabanggit sa amin upang kami hindi masaktan, ganun din kami. May mga bagay kami na para hindi magkaroon ng gulo ganyan, kumbaga kasi ako isa akong direct-to-the point na tao kaso siya paminsan hindi siya direct o indirect. So, kumbaga mas makakatulong yun para maiwasan yung mga hindi pagkaka-unawaan, o kaya maagapan ang mga bagay na kailangang agapan. Kumbaga halimbawa meron na palang iniindang sakit ngunit sinisekreto, sa pamamagitan nun mas malalaman ko, ikaw ba?
Ay. Hmm. Oo. Totoo. Tama. Oo. Ako, siguro